D'accord, donc c'est vraiment le, mmh le ouais l'hymne qui qui ouvre la soirée et puis qui la clôture aussi finalement, c'est un peu ça?
Mais mais bien sûr, totalement.
Mmh mh d'accord, d'accord et est-ce que mmh, heu, tout à l'heure tu évoquais le fait que tu la tu la mets parfois quand tu es, heu, chez toi, heu, voilà, pour faire le ménage. Est-ce que mmh, heu, donc du coup tu l'as partagé avec tes enfants si je comprends bien, c'est ça?
Mmh mh. Totalement. D'ailleurs
Ils sont ouais?
hem, parce que donc là, heu, là nous, hem, heu, on est en France et cetera et hem, l la 1re fois qu'ils l'a entendue c'était à une fête. Je l'avais pas encore, heu, in intégrée dans ma routine <chuckles> à la maison et mon fils quand on est rentré à la maison il m'a fait: «Mais maman! Tout le monde savait danser! Moi je savais pas danser sur cette chanson, c'est inadmissible! Comment? Mère indigne!», j'ai dit: «Hou hou hou, veuillez m'excuser monsieur, excusez-moi». Donc heu, en rentrant à la maison à minuit, on a été obligés de r de faire une séance de rattrapage. Il me dit: «Allez, on met toutes les musiques, je veux connaître tous les pas». Heu, OK, OK, respire, respire.
Ouais. OK, OK. Ah, oui. Ah, oui. <laughs> <chuckles> D'accord, il a il av il avait quel âge à ce moment-là?
Il devait avoir 12 ans.
Ah oui, d'accord, OK. Ouais, ouais, don oui oui donc pour lui, c'était incompréhensible que tu lui aies pas enseigné ça plus tôt, j'imagine? <laughs>
Ah mais Mais il va j je l'ai trahi. C'était une trahison, comment osais-je? Il me dit: «Mais toi tu connaissais tous les pas?» «Oh, heu, oui chéri, je connais tous les pas effectivement. Respire, t'inquiète pas, ça va bien se passer».
Ah oui. <laughs> Carrément. D'accord. Est-ce qu'il l'a mmh, est-ce que du coup il l'a partagé lui, avec d'autres amis à lui ou pas, tu sais pas?
Ta maman est une danseuse.